कहते हैं कि विपत्ति और दुर्घटनाएँ जो है ना वो कभी-भी अ, बताकर नहीं आती और जो भी अकस्मात चीज़ें होती हैं यानी कि इमरजेंसी जो होती है। वो भी कभी बताकर नहीं आती और ऐसे में दिमाग का शांत होना बहुत ज़रूरी है। तो कभी ऐसा हुआ है कि कोई इमरजेंसी आपको आई हो और उस समय पे आपने ना ठंडे दिमाग से काम लिया हो। और आपने उस वक़्त क्या कदम उठाया था? क्या वो इमरजेंसी थी? कैसे-कैसे आपने तय किया? थोड़ा-सा बताइए विस्तार से।
अ, हाँ। हाँ, ऐसी घटनाएँ तो शायद 2-3 मेरे जीवन में हुई है जहाँ पे इमरजेंसी लागू कर दी जाए <chuckles> ऐसी घटनाएँ पे कई कभार फ़िर हँसी भी आती है कि अरे यार ये भी हुआ था, ऐसा भी हुआ था। जैसे अगर मैं मेरी प्रेगनेंसी की बात करूँ ना आपको एक टाइम पे तो जैसे प्रेगनेंसी रहती है ना उसके बाद बहुत ध्यान रखना पड़ता है। है ना? तो वहाँ पे अभी पता चला कि घर पे ही टेस्ट किया पॉज़िटिव है। 1 हफ़्ते में ही शायद ब्लीडिंग वग़ैरह शुरू हो गया। तो वहाँ पे तो वो वही वाली इमरजेंसी ही थी शायद। मतलब 1 हफ़्ते अभी पता चला और मतलब वहाँ पे तो मैंने ठंडे दिमाग से काम लिया, मेरे पति तो घबरा गए क्योंकि उनकी ग़लती थी ना मैंने उनको बोला था कि हॉस्पिटल जाके पहले बताते हैं, चेक करवाते हैं, वो माने ही नहीं। वो बोले कि हाँ, हम 10-15 दिन बाद चेक करवाने जाएँगे। अभी तो क्या ये घर पे पता चलेगा। तो मतलब मैंने बोला नहीं आजकल के ज़माने में ये चीज़ें मतलब पहले से डॉक्टर को पूछ के, कंसर्न करके करना चाहिए। है ना? फ़िर पता नहीं कब क्या हो जाए। तो वहाँ पे वहाँ गए तो डॉक्टर बोले कि अभी बस शुरुआत हुई थी बीज होने की और आपका मिसकैरेज जैसा हो गया है। हुआ नहीं था पर वैसी कुछ घटनाएँ अभी शुरुआत ही थी वहाँ पे। तो ये एक ऐसी इमरजेंसी थी जहाँ पे मेरे पति हाइपर हो गए, मेरे सासु माँ कहीं बाहर गाँव गए हुए थे। तो वो भी वहाँ बैठे टेंशन ले रहे थे मैंने बोला दिमाग मतलब हुआ मेरे साथ मुझे ठंडे रह के दिमाग को मतलब काम करना पड़ रहा है कि हाँ चलो होता है ऐसा। जो हुआ मतलब मुझे अभी-अभी हँसी आ रही है सच में कि ऐसी हालात मेरे पति का मुँह देखने लायक था सच में उस समय में। <chuckles> बिल्कुल।
जी, कैसे? हुँ, हुँ। जी। हाँ। हुँ, हुँ। ओह! जी। और क्या? हाँ। सही है। हुँ। ओह! अच्छा। हुँ। जी। ओह! मतलब क्या हो गया था, दरअसल?
मतलब ऐसा था कि मैं सडनली वॉशरूम गई मुझे ब्लीडिंग शुरू हो गया, मतलब 1 हफ्ता हुआ था प्रेग्नेंसी को। और ब्लीडिंग शुरू हुआ तो ये अच्छी बात नहीं होती है प्रेग्नेंसी में। है ना? तो वहाँ पे मैंने मेरे पति को बोला कि ये देखो अभी वो बस ऑफ़िस जा ही रहे थे और मतलब वो घर से निकलने वाले थे। और मैं बाथरूम गई, और वो फ़िर जो उनका मुँह बना हुआ था मतलब क्या मैं आपको बोलूँ? क्योंकि उनकी गलती थी ना, उनको मैंने पहले बोला था कि आप समझो डॉक्टर को 1 बार चेक करवाते हैं, पर वो नहीं माने। शायद हम पहले गए होते, दवाइयाँ वगैरह, प्रिकॉशन शुरू करवाए होते, तो ये चीज़ नहीं होती।
ओह! हुँ। ओह! हुँ। जी। हाँ।
बिल्कुल, पर वहाँ पे मैंने कोशिश की कि हाँ, उनको शांत किया, ये आम-सी बात है होता है, इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और हम डॉक्टर के पास गए और अच्छे से मतलब जो भी ट्रीटमेंट होती है वो सब करवाई। उन्होंने जो भी प्रिकॉशन्स बोले वो हमने शुरू कर दिए और नेक्स्ट मंथ ही मेरी प्रेग्नेंसी फ़िर रह गई।
जी। हुँ। ओह, वाह! ये तो बहुत अच्छी बात है। मतलब अगर आप उस समय पे भी इस चीज़ को हल्के में ले लेते, तो शायद अगली बार जो ठहरी थी उसमें बहुत दिक्कत आ सकती थी। है ना?
हाँ। बिल्कुल। बिल्कुल, हाँ।
तो फ़िर मतलब अ, जब आप उस प्रक्रिया से गुज़र रहीं थीं, मतलब जब वो चीज़ हो रही थी, जब आप वॉशरूम वग़ैरह गए। तो आपको वैसे तो ज़्यादातर ना स्त्रियाँ ही घबरा जाती हैं क्योंकि खून एक ऐसी चीज़ होती है ना ज कहीं न कहीं घबराहट दे ही देता है। आपको बिल्कुल मतलब पहले सबसे पहले पल क्या लगा?
जी। हाँ। बिल्कुल। पहले पल तो थोड़ी घबराहट मुझे बहुत हुई थी सच में। और पर मैंने सोचा कि अभी मम्मी भी घर पे नहीं हैं मेरे पति मतलब मैं अकेली क्योंकि उनके लिए तो ये सारी चीज़ें नई हैं ना। हम लड़कियों को तो हम बहुत सारी चीज़ें पता रहती हैं, उनको नहीं पता होती हैं। तो मैंने सोचा चलो ठीक है कोई बात नहीं बस डॉक्टर को मिल के आते हैं और ये चीज़ वाक़ई में दूसरी प्रे मतलब जब प्रेग्नेंसी रही उसके बाद हुआ था। जैसे ही मुझे दूसरा महीना मतलब स्टार्ट हुआ ना मतलब थोड़े ही दिन गए दूसरे महीने के और तुरंत मुझे वहाँ पे भी शायद ब्लीडिंग जैसा कुछ फ़ील हुआ था। तो वहाँ पे भी ऐसा था कि जिस दिन मुझे ये चीज़ हुई ना मेरे जो सासू-माँ है ना वो हॉस्पिटल में थे। उनका मतलब नी रिप्लेसमेंट का ऑपरेशन हुआ था। और जब जो सिटी में हम रहते हैं वहाँ पे मेरी सासू-माँ का हॉस्पिटल एक मतलब होता है एक साइड पे और मेरा हॉस्पिटल है वो दूसरी साइड पे। मतलब पूरा ऑपोज़िट साइड में है। तो उस दिन मेरे पति ने बाई चांस मेरे सासू माँ को डिस्चार्ज करने के लिए रज़ा मतलब ऑफ़िस में छुट्टी ली थी। तो वहाँ पे ऐसा हुआ कि वो जाने वाले थे उनको लेने के लिए, घर पे आए थे कुछ फ़्रेश होने के लिए क्योंकि वो पूरा रात भर वहाँ पे हॉस्पिटल में थे। जैसे ही वो घर पे आए मैं कुछ नहाने-वहाने गई मुझे पता चला कि मुझे ब्लीडिंग हो रहा है। तो फ़िर से मतलब वो ही सीन फ़िर से हुआ जो अ, दोस 2 महीने पहले हुई थी वो ही चीज़। पर हाँ, तो वहाँ पे मेरे पति भी घबरा गए क्योंकि वहाँ पे सासू-माँ को एक बार मतलब एक तरफ़ लेने जाना था कि हाँ उनका डिस्चार्ज है। वो भी फॉर्मेलिटी ख़त्म करनी थी। है ना? तो फ़िर मुझे भी हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा। तो उस समय पे भी मैंने ये किया मेरी मम्मी को मैंने मायके से तुरंत कॉल लगाया। मैंने बोला, "मम्मी मुझे एडमिट किया गया है आप तुरंत ही ट्रेन से आ जाओ।" तो वो दोपहर में 12 बजे की ट्रेन से मेरी मम्मी आ गईं। फ़िर वो 2 दिन तक मेरे साथ ही रुकीं हॉस्पिटल में, मतलब वहाँ पे पाइल चढ़ाना, इंजेक्शन लगवाना वो प्रक्रिया सब थी। तो मेरी सासू-माँ तो वैसे भी मतलब बेड पे क पड़ी हुईं थीं ना उनके पाँव का मतलब ऑपरेशन हुआ था। तो वहाँ पे भी मैंने ही वो स्थिति को सँभाला था कि हाँ ठीक है आप मम्मी के पास चले जाओ। मेरी मम्मी को मैं यहाँ पे बुला लेती हूँ तो दोनों की हेल्प हो जाएगी। है ना?
हुँ। हाँ। जी। हुँ। हुँ। हुँ। हुँ। जी। हाँ। ओह! हाँ, हाँ। जी। हुँ, हुँ, हुँ। बिल्कुल। तो आपने मतलब कितने अच्छे सुलझे तरीके से ये सब किया लेकिन कभी ऐसा महसूस हुआ आपको कि मतलब आप ये जो करना चाह रही हैं उसमें कोई रुकावट भी बन रही है?
जी। उम, नहीं रुकावट जैसा तो कुछ महसूस नहीं हुआ था। पर देखो अ, सब बोलते हैं प्रेगनेंसी की जर्नी है ना वो आसान नहीं होती है कहीं न कहीं छोटी-मोटी चीज़ें, शरीर में बदलाव आना वो बहुत आम-सी बात होती है शुरुआती वक़्त में मुझे ऐसा फ़ील होता था, पर बाद में जैसे-जैसे वक़्त बीतता गया ना, 9 महीने का लंबा सफर है। तो डॉक्टर के पास जैसे-जैसे हम फॉलो-अप लेने जाते हैं ना वो समझाते रहते हैं कि ये जी मिचलाना, खाना नहीं पसंद आना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं बीपी बढ़ना, कम होना, हालाँकि मुझे तो ऐसी कोई दिक्कतें आई ही नहीं सच में। मतलब मुझे कुछ भी हुआ ही नहीं था। एंड तक अच्छे से मेरी बच्ची भी अच्छे से 3 किलो की आ गई दुनिया में। हाँ लास्ट मोमेंट पे 8 और 9वाँ महीना जब हुआ तब मेरे पाँव इतने सूजे-सूजे जैसे हाथी के पैर आप देखो उतने फूले-फूले वाले लग रहे थे और मेरा वेट भी ज़्यादा वहाँ पे गेन हो रहा था। मतलब महीने में 5-5 केजी का मैं वेट गेन करती थी। <chuckles> मैं 55 की थी और 9वें महीने तक मैं 80 की हो गई। <chuckles>
हाँ। हु जी। जी। हुँ, हुँ। जी। हाँ। हाँ। <chuckles> होता है होता है बिल्कुल अ, गर्भावस्था में तो ये चीज़ें होती ही हैं, कहीं न कहीं ज़रूरी भी है शायद।
<laughs> बिल्कुल। हाँ।
अच्छा, ये बताइए कि देखिए, वैसे तो पूरी जो मेडिकल अवस्था होती है ना, चाहे वो गर्भावस्था से जुड़ी हुई हो या फिर किसी और कारण से, किसी बीमारी से। आपको क्या लगता है, जब ये 2 बार आपके साथ इस तरह की चीज़ें हो गईं, तो आपका जो इंस्टिंक्ट है, कहते हैं ना कि हमारा जो पहचानना मतलब एक अंदर से एक अ, आ जाता है ना, शंका सी हो जाती है किसी चीज़ को लेकर के, एक अ, अनुमान, पूर्व अनुमान हो जाता है उसके उब उसमें कितना अंतर आया उस अनुभव में?
हाँ। अ, हाँ। वैसे, मतलब थोड़ा-बहुत अनुभव मैंने ये किया है, ज़्यादा तो नहीं क्योंकि अ, ऐसा होता है ना कि हमें कही बार पता रहता है चीज़ों के बारे में जैसे आपने पूछा, तो मुझे कही बार ऐसा फ़ील हो जाता था कि हाँ, ये है अब मुझे ये होने वाला है, वो होने वाला है जैसे हाँ, मैं अगर बताऊँ तो इमरजेंसी तो नहीं आई, पर हाँ, जैसे ही जब डिलीवरी का वक़्त नज़दीक आया था ना, उस समय पे मुझे 3-4 दिनों से लगातार कमर दर्द हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है, पर मुझे ही नहीं पता था कि ये मेरा लेबर पेन शुरू हो हो गया है सच में, रोज़ाना हम मतलब डॉक्टर को दिखाने भी जाते थे, डॉक्टर ठीक है सब बोलते हैं, हाँ, ठीक है ठीक है, मतलब बच्चा पूरा वेट का होगा फिर ही मैं डिलीवरी करवाऊँगी या करूँगी। हमने सोचा ठीक है, मैं रात-रात भर जगती रहती थी, घर में टहलती थी, वो भूत जैसे यहाँ से वहाँ घूमते मुझे फ़ील होता था कि अरे यार! ये क्या हो रहा है, पर मुझे ही नहीं पता है कि ये लेबर पेन है जो मुझे 3-4 दिनों से मतलब अ म म अ, मतलब क्या मैं बोलूँ आपको, सहन कर रही हूँ मैं। बाद में पता चला कि ये वन टाइप ऑफ इमरजेंसी ही है, जो मुझे ही खुद को अनुभव नहीं हुआ है, सच में। हाँ।
अच्छा। हाँ। ओह! अच्छा। हुँ। ओह! अच्छा। तो ऐसा क्यों मतलब वो दर्द की तीव्रता कम थी इसलिए आप समझ नहीं पा रही थी या आपने कभी किसी से जानकारी ही नहीं ली थी उस चीज़ के?
नहीं, वो दर्द के साथ हाँ, नॉर्मल जो लड़कियों को होता है, उनके मासिक दि मासिक स्राव के दिनों में वैसा वाला था, तो वो तो हम ऐसे ही सहन कर लेते हैं, है ना? तो वहाँ पे मुझे पता ही नहीं चला कि ये वाक़ई में इसे लेबर पेन बोलते हैं, क्योंकि पहली प्रेगनेंसी, है ना? कोई अनुभव नहीं है, डॉक्टर ने जो भी सिम्पटम्स बोले तो वो तो मुझे कुछ हो ही नहीं रहा था, तो मुझे लगा था ये आम-सी बात है। फिर हाँ, जब डिलिवरी हो गई, बच्चा आ गया, तब डॉक्टर पहली बार मुझे मिलने आया ना, तब उन्होंने मुझे बोला कि अच्छा हुआ वक़्त रहते हमने आपका सिज़ेरियन करवाया और डिलिवरी हो गई, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने जब वहाँ पे ऑपरेशन किया होगा तो उन्होंने मुझे ये भी बोला कि आपका गर्भाशय है ना, वो बहुत फूल गया था। उन कुछ उसकी परतें होती है जो फूल जाती है, मतलब ये लेबर पेन के एक सिम्पटम्स होते हैं। और डॉक्टर ने बोला, अच्छा हुआ हमने वक़्त रहते अ, आपका बच्चा इस दुनिया में ला दिया, है ना? वरना बहुत कुछ आगे इमरजेंसी आ सकती थी।
हाँ। हाँ और क्या। ओह! अच्छा। हुँ। ओह! जी। हुँ, मतलब आप ये जो दर्द सहन कर रही थीं 3-4 दिन से शायद वो 3-4 दिन पहले ही आपको चले जाना चाहिए था।
अ, हाँ, बिल्कुल पर ठीक है कोई बात नहीं जो भी हो बच्चा शांति से दुनिया में आ गया, बहुत ख़ुशी की बात है। <chuckles>
हुँ। हाँ, मतलब एक इमरजेंसी से आप बच गई ये बहुत अच्छी बात है। या फ़िर कह लीजिए कि इमरजेंसी ही थी वो एक तरीके से क्योंकि इसके बाद तो शायद देर हो जाती, है ना?
अ, हाँ। हाँ। सही बात है।
हुँ, तो जब आपको हुँ, हुँ। जी बताएँ, बताएँ।
हाँ, इसके अलावा भी हाँ, जी। नहीं बस मतलब इसके अलावा भी शायद आए दिन मतलब छोटी-छोटी इमरजेंसियाँ तो देखो आती रहती हैं। जैसे एक बार मेरी बच्ची है ना उसका हाथ है ना, वो शोल्डर से निकल गया, जैसे हम बोलते हैं ना निकला मतलब ऐसे ही था पर ऐसे ही वो खींच के मुझसे भाग रही थी। तो वहाँ पे दर्द होता है ना, बच्चों को तो आम तौर पे ये चीज़ें होती रहती हैं। तो वहाँ पे ऐसा था कि हम कहीं बाहर जा रहे थे कुछ चीज़ों को लेने, वो मतलब पार्किंग में मेरे प उसके जो पापा है ना वो गाड़ी निकाल रहे थे। तो उसका बस पापा चाहिए, पापा चाहिए वो भाग गई, मैंने उसको खींचा कि हाँ पापा आ रहे हैं गाड़ी लेके, वो मान ही नहीं रही थी। और पता नहीं हम जैसे ही गाड़ी में बैठे, वहाँ पे वो रोने लगी, बहुत रोई और अचानक से जैसे मतलब वो बीमार हो ना वैसा वाला उसका मुँह हो गया, बहुत ढीली-ढीली सी पड़ गई। फ़िर अ, मुझे पता चला उसका हाथ को मैं मतलब छू रही हूँ ना तो उसे दर्द लग रहा है, फ़िर जाके मुझे याद आया कि हाँ मैंने इसका हाथ इस तरीके से शायद वो मुझसे छुड़ा के भाग रही थी ना खींचा था। तो ये एक ऐसी इमरजेंसी थी ना जो र बाय रोड हम जा रहे थे और ये इमरजेंसी हुई थी सच में। हाँ।
हाँ। अरे! अरे! अरे! हाँ, हाँ, बिल्कुल। बिल्कुल। अरे! हाँ। अच्छा। बिल्कुल। ये बच्चों के हाँ, वो बहुत काफ़ी नाज़ुक होती हैं और कहते हैं ऐसा, चाहे वो जानवर के बच्चे हों चाहे, छोटे बच्चे हों उनको ऐसे हाथ से पकड़ के नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि वो जो अ अंडरआर्म के पास की जो उनकी हड्डी होती है ना वो कहीं डिस्लॉकेट हो जाती है बहुत दर्द करती है फ़िर। हाँ। और अ, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपने अ, तुरंत पहचान लिया इस चीज़ को नहीं, तो अगर आप सोचते कि बच्चे हैं चिढ़ के मारे या कभी बुख़ार या किसी चीज़ की वजह से वो ऐसा कर रहे हैं तो फ़िर तो और परेशानी हो जाती, फ़िर क्या किया आपने?
बिल्कुल। वही, वही हुआ, हाँ। हाँ, फ़िर देखो रास्ते पे मेरे पति है ना वो मतलब हॉस्पिटल वो संडे का दिन था और वो हॉस्पिटल ढूँढ रहे हैं हाड़वैद्य का कि हाँ तुरंत ल वहाँ पे है ना को कहीं ज कभार हाथ वहाँ पे चढ़ा देते हैं लोग वहाँ पे आवाज़ करके। तो कहीं पे कुछ मिला नहीं शायद 2 घंटे से लगातार हम इधर-उधर भटक रहे थे सबको पूछ-पूछ के। पर मुझे पता था कि ये चीज़ मेरी बच्ची के साथ जब मैं मायके गई थी ना तब हुई थी, तो मैंने उनको कॉल लगाया मेरे मम्मी-पापा को बोला आप वहाँ पे जाओ मेरी उनसे बात करवाओ। अगर वो वहाँ पे है कल, तो मैं वहाँ यहाँ से वहाँ तुरंत आ जाती हूँ। तो वो गए उनके बेटे से वीडियो कॉल पे मेरी बात हुई, वो मेरा बाय चाँस दोस्त निकला, तो उसने वीडियो कॉल पे ही मुझे सिखाया मेरे हाथ की मूवमेंट करके किस तरीक़े से हाथ को डिस्लॉकेट से अ, हम लॉक कर सकते हैं, फ़िर से वापस जोड़ सकते हैं। हाँ, तो बीच रास्ते पे मैंने वो चीज़ मेरी बेटी के साथ की। हालाँकि दिल बहुत अंदर से ऐसा था कि अगर कुछ सही नहीं हुआ ना तो मेरी बेटी का हाथ जा सकता है, पर मैंने हिम्मत जुटा के इस इमरजेंसी को मतलब सँभाला और मैंने वो मेरी बेटी के साथ किया और इसी सेकंड में बोलूँ तुरंत उसको ठीक हो गया सच में यार। हाँ।
हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। अरे वाह! गड़बड़ हो गई तो? हुँ। अरे वाह! ये तो बहुत अच्छी बात है। उ मतलब शांत मन से आपने उनकी की दी गई ट्रिक को अ, पहले सुना और फ़िर हालाँकि आपको घबराहट थी, पर फ़िर भी आपने अपने आप को भावनात्मक तरीक़े से सँभाल कर और उस चीज़ को किया क्योंकि जब आप बात अपने बच्चों की आती है ना, तो कहीं न कहीं हमें अपने ऊपर भी कभी-कभी शंका होने लगती है कि हम कुछ गड़बड़ ना कर दें, लेक़िन आपने इतने अच्छे से किया ये तो काफ़ी अच्छी बात है। इसके अलावा भी कभी ऐसी कोई अ, इमरजेंसीस आईं जिसमें आप आपने अ, पूर्व अनुमान लगाया या फ़िर उसको सँभाला?
बिल्कुल। हाँ। जी। हुँ। हाँ। हाँ, मेरी सासु-माँ के साथ ऐसा हुआ था, वो जैसे हेयर कलर करते हैं ना तो उनको वो सूट नहीं होता है। तो 1-2 बार वो चक्कर खा के गिर गए और व यहाँ पे मेरा 9वाँ महीना चल रहा था, उसी ही समय ये घटना हुई। तो वहाँ पे तो मतलब मुझे 2 सेकंड तो समझ ही नहीं आया कि एक बा एक तरफ़ मैं इस हालत में, एक बाजू मेरे सासु माँ फर्श पे गिरे पड़े। तो वहाँ पे भी मैंने लोगों को कॉल किया, आस-पास पे सबको बुला लिया है क्योंकि मैं तो उनको उठा भी नहीं सकती थी ना, रिस्क नहीं ले सकती मैं वहाँ पे खुद के लिए। तो वहाँ पे भी ये सोचा था कि हाँ, कोई ना कोई मदद कर देगा पर हाँ, भगवान की दया से वो तुरंत ही मतलब ठीक हो गए।
अरे, अरे! जी। बिल्कुल। हुँ, ये कितनी अच्छी बात है ना आपकी कि जब भी आपकी इमरजेंसीज़ से आमना-सामना हुआ है ना। आपने सबसे पहले तो ठंडा दिमाग रखा है, फ़िर सूझ-बूझ से काम लिया है। और फ़िर अपने ऊपर भरोसा रख के और सकारात्मक सोच के, उस इमरजेंसी का बहुत ही अच्छे से सामना किया है। बहुत अच्छी बात है ये आपकी और सच में बहुत अच्छा लगा, बहुत प्रेरणा मिली आपसे ये बात करके, उम्मीद करते हैं कि किसी नए विषय पर भी हम आपसे जल्दी ही जुड़ेंगे। आपका बहुत धन्यवाद।
जी, आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। आपसे मुझे इतना अच्छा सवाल पूछा, तो मुझे बोलने का मौका दिया।